Descansar um pouco mais, porque na verdade, assim, o seu corpo tá lutando contra um vírus. Então, todas as defesas do seu corpo, todos os esforços do seu corpo são pra 2 coisas: manter seus órgãos funcionando, sua respiração e tudo mais, e lutar contra esse agente invasor. Não sobra energia pra muito mais, você entende? Já é bastante.
Sim. Verdade. <chuckles>
Então, né, <chuckles> a parte que você pode ajudar é se alimentar bem, estar bem hidratado, é se manter quentinho, né, tipo, fazer como você tá fazendo, tentar dormir, se bater um sono super pesado você você trabalha pelo que eu entendi você trabalha em home office, certo?
Sim. Isso, isso, trabalho em home office.
Tá, se bater um super sono no meio do dia e não tiver fácil de controlar, se permite dar uma deitada, que seja com um despertador pra 30min, dá essa recarregada na bateria, é muito, assim, estar em sintonia com ouvir o que o seu corpo precisa, sabe?
Uhum. E
Porque é, o seu corpo vai te mostrar o que é necessário, é mais comida, é mais descanso, é não sei se você tá tomando remédio, mas tomar as doses certinhas sim, eh eh, e ouvindo a máquina, sabe? Sabe quando você tem um carro e você ouve um barulho estranho no motor e fica tentando descobrir da onde vem o barulho, leva para o mecânico. É mais ou menos isso, sabe? Ouvir o que o teu corpo precisa agora.
Estou, estou tomando alguns aham. Sim. <laughs> Verdade.